Pra minha prima eu preciso eu falo mais sério, mais firme, e falo: "Olha, eh, né, a louça tá ali para lavar, então você pode lavar agora, você vai lavar agora, o que que você prefere fazer?". Já abordo assim, e às vezes ela tá: "Ai, tô cansada, ai", enfim, mas faz. O que acontece, também, da gente não estar afim ali, e eu tenho lava-louças, né, também. Mas às vezes é mais rápido lavar na mão do que esperar a lava-louças encher, enfim, ela vai. E o quando ela esquece do banheiro, eu falo: "Ah, você já limpou o banheiro? Porque se você não limpou, eu vou limpar". Assim, aí ela já entende que
Uhum. Sim. Aham. Sim. Exato.
ela precisa limpar o banheiro, <laughs> porque se não fica na.
Uhum. Veja, você dá aquela dica, né: "Nossa, o banheiro tá tão sujinho hoje".
É. "É é m mais ou menos por aí". <chuckles> O meu filho, eh, com o meu filho, quando ele pede pra fazer alguma coisa: "Mãe, posso ai, posso jogar um pouco de videogame?", eu falo: "Claro, você já fez suas obrigações?".
<laughs> Uhum. Sim.
Tipo, "Você pode, mas você já fez o que você tinha que fazer?". "Ah tá, vou fazer. Daí depois que fizer, eu posso?". Então é super bem dividido. E com
Ah, isso é ótimo. Com o seu filho, eu acho que a tua estratégia, pelo que eu tô entendendo, é super de dar responsabilidade para ele, né. De fazer ele entender que você primeiro tem que ter os seus compromissos feitos, pra depois ter a diversão. Interessante isso.
Sim, sim. Sim. Exatamente. E com ele e é tão claro isso com ele, que ele leva pra vida, assim. Por exemplo, ele volta da escola, ele sabe que tem, né, dever de casa para fazer. Eu já olho ali no registro eletrônico, que a gente tem no aplicativo, e vejo que tem tarefa. Às vezes eu não preciso nem falar pra ele: "Olha, tem tarefa de casa para fazer", ele fala: "Mãe, olha, eu tenho de matemática, de italiano, ou de ciências", e aí ele almoça ele almoça e já vai fazer, sem eu pedir, sem eu falar.
Uhum. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Ah, perfeito. Sim.
Porque ele sabe que pra ele poder se divertir, né, usar o tempo dele ele precisa fazer as obrigações antes. Então quando ele vem me pedir, né, se ele pode jogar, porque ele tem tempo de tela, tudo, né, limitado. Se ele pode aquela hora ali, eh, e eu falo: "Ah é, mas você já", "Já fiz, já fiz", ele já fala: "Mãe, eu já fiz os meus dever de casa. Posso? Já fiz o que você tinha me pedido. Posso?".
Aham. Sim. Sim.